はい、あの宗教の自由、ええとこれはどこまで守られるべきだと思いますか？
宗教の自由は、ええ、例えば。ああそうですね、学校とかではあの、きゅ強制するべきではない。それからあと、病院とかであの宗教によってその、ね、あの、血液とかを、輸血しちゃいけないなどそういうことを信じることも、ええ守られる守られるっていうか、きょう守られるべきではないというかその、あの強制すべきではない。ああ。
はい。うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 はいはい。 うん。 はい。 そうですね。すうん。

うん。今、ね、あの、やっぱりあの、宗教名を出していいのかどうかわかりませんけど、その、ムスムスリイスライスラムとかそういうのが、こう私は今アメリカにいるんですけども、そういう人たちがあの、お病院ではなく、学校教育に関してもその、これは信じないから教えね、じその授業の授業内容によっては、あの不参加を子供にボイコットするようにあの、親が言うとかね、そういう面での、その宗教が守られるかどうかっていうのは、公立の学校の場合、本当に難しいなと、特にアメリカにいると思います。
もし来てるんで、はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 ああ、うん。うん。 うん。 うん。 そうですね、いろんな人にやっぱ受け皿っていうのが公立なんでね、やっぱいろんな来てますよね。
ね。 そうですね。やっぱ日本はどうなのかなとは思いますけどね。
うーん。で うん、あ、まず日本っていうのはちょっと宗教の話をタブーとしてるんで
はい。